М, ну, во-первых, надо сказать, что ты, э, совершенно справедливо беспокоишься по этому поводу. Ну и действительно, тут есть над чем задуматься и над чем поработать. Здоровый сон, как известно, извини за банальность- это основа здоровой жизни, да. А скажи, пожалуйста, э, ты, э, постоянно так просыпаешься и плохо засыпаешь или, скажем, в будни это случается, а в выходные нет?
Ну да. Ну, слушай, я, бывает, просыпаюсь в выходные тоже, но там мне как-то легче заснуть, потому что нет вот этого стресса, что мне в 6 утра вставать. Э, вот, поэтому я как-то, быст если даже я просыпаюсь ночью, от если выходной день на следующий день, то я могу обратно заснуть. Ну и, может быть, там, на часик подольше поспать или на на 3, э, или на 4. Ну, в общем, нет вот этого стресса, что: "О, всё, теперь уже даже, если я засну, то уже всё равно не высплюсь". Э, м, вот, поэтому всё-таки хуже на в будние дни.
Та у Мгм. Ну, понятно. Мгм. Ну, а а что за мысли такие тебя мучают? Э, какие мысли тебе не дают заснуть или с какими мыслями ты просыпаешься? Что за мысли?
Ой. <exhales> Да, слушай, знаешь, ничего конкретного на самом деле, это просто какая-то, знаешь, вот общая тревожность. И иногда я могу, знаешь, вот зацепиться за какую-то ерунду, вот вспомнить, что, знаешь, мне надо там Э, я забыла отослать, э, какие-то бумаги, да, вот по работе. И вот вс в ночью просыпаюсь, вспоминаю: "Ох, надо послать". И и всё, как бы, знаешь, мне потом не отпустить эту мысль. Там, в общем-то, на самом деле ничего важного, да, это не какая-то, прям, катастрофа. Но просто вот всплывает, бывает, такие вещи, да, там забыла кому-то позвонить или там: "О, вот это надо вот будет, э э, вставить, э, в презентацию". И вот, э ну, кстати, о работе, вот, наверно, часто. М, бывает, конечно, и бытовые вопросы тоже могут всплывать, но, вообще говоря, наверное, всё-таки по работе. Вот часто какие-то ерундовые на самом деле вещи, но вот, э э, знаешь тоб именно вот мозг за них цепляется и крутит крутит крутит, вот как-то, ну вот, создавая такую, м, общую тревожность.
Ага. Та. Понят Мгм. Вот эти самые неприятные минуты или даже часы, когда ночью просыпаешься, непонятно почему, м. Из-за состояния тревоги какой-то, и какое-то время не можешь заснуть. М, вот как долго ты не можешь заснуть? И какие мысли вот именно в эти моменты крутятся в голове?
Мгм.